Iya, bener bener. <laughs> Jadi mau nggak mau ya, karena udah nggak kemakan kali gitu ya kan? <laughs> Mau nggak mau sih. Mhm. Oh iya? Wah. <laughs>
<laughs> Mhm mhm, dia sed dan dia sedih banget Kak, sedih banget gitu. "Ini kalian semua sudah tidak ada yang mau masak masakan saya, saya masak terus itu banyak makanan dibuang-buang." Coba kita ke mau gimana Kak, akhirnya kakak saya ambil inisiatif, "Mama bisa nggak, saya bawa pulang aja makanan ini ya, karena ini enak sekali, nanti nggak apa-apa saya bagi saja." "Oh, iya iya iya iya," oh dia ambil nanti di rumah diolah kembali. <laughs>
Iya iya. Heeh. <chuckles> Heeh heeh, heeh. <chuckles> Heeh heeh. Oh iya? Oh iya. Iya kan, daripada kebuang, ya nggak? <laughs>
Mhm mhm, padahal juga kita maunya, udah, maksudnya mau kita itu berhentilah, udah berhenti masak. "Mama hanya tinggal istirahat saja, nanti kita yang bawakan makanan." terus juga, kan dia bilang, "Kalau saya masak, saya lupakan sakitnya ini," gitu. Oh benar juga gitu jadi ya
Iya juga, ya. Mhm. Iya, heeh. <chuckles> Iya iya, mhm. Ah hah. Iya iya. Iya juga ya. Iya sih, apa namanya, mau nggak mau sih sebenarnya ya Mbak ya, kita ngasih tahu yang baik tapi kadang, apa namanya, menata perkataan untuk orang tua itu dari kata-kata yang jujur itu kadang sulit ya Mbak ya? <laughs>
Ta mhm. Iya, mhm, mhm. Mhm, mhm. Betul. Betul, betul betul, dan apalagi misalnya, eee, kalau dari dulunya orang tua kita yang selalu mengajarkan kejujuran pada kita gitu kan Kak ya. Nah, giliran kita sendiri yang nanti harus bohong ke dia, eee, mama saya itu termasuk yang paling pintar mengajarkan nilai kejujuran kepada anak-anak, itu dari dulu pintar banget karena keluarga besar kan Kak ya, gitu. Jadi mulai dari cara cara dia me menyiapkan makanan ke anak-anak, itu dibeda-bedain supaya dia tahu siapa yang jujur, eee, dapat lebih, siapa yang siapa yang pel lebih peduli sama saudaranya, siapa yang tidak, gitu Kak cara mama saya. Jadinya kita makan rame-rame sudah ditaruh di piring semua jatahnya masing-masing, pasti ada yang protes, "Kok, bubur kacang hijau, saya lebih sedikit?" Gitu kan, yang lain, "Kok kamu lebih bes" heeh, jadi nanti yang yang, e mama saya akan melihat siapa yang ini ini. "Oh ya nggak papa kamu ambil ini, memang saya lebih besar gini, a ambil ambil, emang ambil lah saya lebih banyak." Eee, jadi mama saya dari situ ngel
Mhm. Mhm. Iya, bener bener. Iya. Oh iya? <chuckles> Ah hah. Wah, wah, bagus banget. Mhm mhm mhm. Heeh. Mhm. Iya. Heeh. Ah hah. Heeh. A mhm. Oh, gitu juga ya? Mhm. Mhm. Heeh, heeh. Oh gitu. <laughs> Heeh heeh heeh. Heeh. Heeh heeh. Heeh heeh, iya iya.

Mhm mhm, iya, gimana? Mhm, oh iya?
Saudaranya yang lain yang mana yang kurang perduli gitu, Kak, mmm. Itu
Oh gitu. Iya juga sih, Mbak.
pendidikan kejujuran yang saya paling dapatkan sampai sekarang itu, paling efektif gitu, Kak, <chuckles> di rumah. <laughs> Mmm. Mmm. Iya, betul. Betul betul betul, nggak masalah. Oh iya, nggak mesti punya harus anak banyak gitu kan, Kak, ya. Kita harus kreatif untuk menciptakan pendidikan kejujuran itu mulai dari rumah.
Mhm mhm, mhm mhm. Iya sih bener sih. Wah itu tips-tips untuk aku sih nantinya kalau aku udah punya anak banyak ya. <chuckles> Soalnya anakku baru 1 nih. <laughs> Iya, oh iya. Iya. Heeh heeh. Oh iya bener sih, Mbak bener sih, Mbak. Soalnya kan kita heeh kalau soalnya kan kejujuran itu memang ditanam dari keluarga dulu ya kan, Mbak, ya. Heeh. Iya, kalau udah di luar dia jujur, wah itu pasti di rumah dia bagus juga, jujur gitu ya, Mbak, ya, mhm. Memang sih soal soal jujur iya soal jujur kejujuran ini memang seru sih kalau dibahas, Mbak. <chuckles>
<chuckles> Mhm. Mhm, mhm mhm. Hmm, betul, itu dari keluarga dulu, heeh heeh, dari pendidikan di keluarga, bener. Iya, pasti, heeh heeh heeh. Iya, <chuckles> sepakat saya. <laughs> Ya dan itu kan dari dari anak, dari keluarga nanti akhirnya jadi ke masyarakat, ke sekitar dan kalau dia sudah, apa namanya, dalam lingkungan yang lebih luas lagi kan, Kak, ya, heeh. Seru ya, Kak, makasih.
Iya. Mhm, mhm. Iya. Iya. Mmm. Seru juga ya, Mbak, ya ceritanya ya, Mbak. Makasih.